Ừm, bạn ơi bạn nói thiệt với bạn luôn á nha, là hiện tại á mình rối dữ lắm luôn á, kiểu như á, mình thì còn trẻ thôi, mình cũng mới ra trường à bạn, thành ra là bây giờ là mình cũng may mắn nha, là vượt qua được cái kỳ thực tập và được nhận vô chính thức rồi. Tuy nhiên đó bạn mình có ngu nhiều ý kiến như vầy, có nhiều người ta nói đó, bây giờ trẻ mà, phải trải nghiệm đi, phải hưởng thụ đi, cũng sống có lần à, thế thì tại sao, a, gọi là, hông, gọi là, chơi hết mình xả láng. Nhưng mà thật ra cũng có nhiều cái chiều hướng á, thật ra là bố mẹ mình nói nè, con phải nên tiết kiệm đi để mai mốt á rồi hả mua nhà, mua xe đồ chứ bây giờ ăn xài vậy á rồi mốt rồi về già hổng có gì để lại luôn, hông có cái gì tận hưởng luôn, thì lúc đó là đừng có kêu ca nha. Thành ra đó là mình thấy cái ý kiến nào nó cũng hợp lý hết trơn á, nhưng mà chỉ được chọn 1 trong 2 thôi à bạn, bây giờ hổng biết có cách nào mà cân bằng cả hai hông ta? Cũng hơi ham ha.
Ừm, sao? Ừm. Hiểu. Ừm, sao? Cũng đúng. Ừm. Mình hiểu, ừm. Ừm, ừm, thật ra á bạn thì cái, gọi là, cái nhu cầu mà, gọi là, hưởng thụ á thì nó cũng rất là chính đáng, ờ, rồi đến cái vấn đề là tiết kiệm á thì rõ ràng nó cũng, gọi là, một cái phần để mà bạn tích lũy cho tương lai nữa, cũng rất là phù hợp luôn. Và yên tâm ha, mình cũng sẽ có một số cái cách để mà có thể đồng hành cùng với bạn trong cái vấn đề là cân bằng giữa việc là bạn hưởng thụ và tiết kiệm, ờ, gọi là, cho tương lai của bạn nè. Nhưng mà hổng biết là bạn ừm cái vấn đề về mong muốn là, à, tiết kiệm đi, thì bạn có cái mục tiêu nào cụ thể hông? Và cái, gọi là, hưởng thụ đi thì bạn thấy là, ừ, hiện tại là bạn mong muốn có những cái hoạt động nào để mà bạn hưởng thụ nè? Ừm.
Ờ, ờ. Vậy hả? Đồng ý. Hay quá. Ờ, nếu mà nói về tiết kiệm á nha, thì công nhận á, mình thấy nó rất là phù hợp với lại ba mẹ mình nói luôn, có nghĩa là bây giờ là tiết kiệm để, gọi là, mua nhà, mua xe đi, thì mình thấy là bây giờ nha, nếu bây giờ mình phải cư có nhà đó bạn là quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà thật ra mình cũng hơi đắn đo và lưỡng lự đó bạn, bởi vì nhà cửa bây giờ á, nó càng ngày càng mắc, mà với cái số lương của mình á, chắc là phải để dành, gọi là, mấy chục năm mới mua được luôn quá à, thành ra là bây giờ nói về lâu dài đi thì mình cũng chưa có động lực lắm. Nhưng mà ví dụ nói về cái việc hưởng thụ nha, công nhận nói tới là thấy đã thiệt á, tại vì mình thích cái cảm giác á, là mình được đi ăn nhiều món ngon nè, và đi chụp hình nhiều chỗ đẹp cũng như á là có thể là được, ờ, đi du lịch đâu đó. Ừm, thì thực sự cái việc đi du lịch đó bạn, nó cũng chỉ cần tiết kiệm được 1, 2 tháng lương thôi là mình đã, gọi là, chi được rồi, vậy cho nên là mình cũng đang hơi tò mò nè. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, rồi, rồi. Ừm, bạn ơi, vấn đề mà, gọi là, cái tương lai á, cho cái, gọi là, mục tiêu tiết kiệm về tương lai, thậm chí là mua nhà mua xe đó thì đúng là, ờ, hiện tại thì bạn sẽ có một cái cảm giác là, ờ, còn mơ hồ với nó lắm, mình rất là hiểu rõ nè, ừm. Nhưng mà về cái, gọi là, mục tiêu mà bạn, gọi là, hưởng thụ đi, thì nó cũng rất là phù hợp ha, tại vì thật ra nha, nó là một cái cách để bạn bạn nạp lại năng lượng, đó để mà bạn duy trì cái tinh thần tích cực trong cái cuộc sống hiện tại này đó, ha. Nhưng mà hổng biết là, ờ, thường á, thì bạn sẽ chi tiền á, cho cái điều gì là nhiều nhất? Kiểu là, bạn chi cho cái hoạt động du lịch nè, hay là bạn chi cho cái ăn uống hàng ngày á? Bạn có, gọi là, nhìn lại để mà bạn thống kê lại, ờ, cái gì là nó tốn nhiều tiền bạn nhất hông? Ừm.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ra là vậy. Ừm. Nếu mà nói như vậy đó nha bạn, thì chắc là cái việc ăn uống đó. Tại vì mình thì cũng thích về khám phá ẩm thực, cũng muốn ăn chỗ này chỗ kia, những cái món mới lạ đồ đó bạn, cho nên là mình cũng chịu khó khá là chi để có thể là tận hưởng những cái điều hoặc là trải nghiệm những điều mới như vậy. Còn cái vấn đề du lịch nha, thì hiện tại á như cũng mình c cũng kể với bạn đó thì mình cũng vừa được nhận lên chính thức thôi à, thành qua trong cái quá trình mà mình, gọi là, đi thực tập đó bạn, hoặc là đi làm, gọi là sao ta? Ừm, lương nó hông hổng có cao lắm, bây giờ mình mới bắt đầu vô được cái tháng, gọi là, thật sự là được nhận lương ô kê nè.
Đúng. Ừm, hay quá. Nhưng mà về cái mức lương của bạn đi thì bạn thấy là trong cái lương ở cái mức hiện tại á, thì nó sẽ giúp cho bạn có thể là cân bằng được chi tiêu hông? Và, kiểu là, nếu như mà trường hợp bạn đặt ra cái mục tiêu á, thì bạn có thể là cái mục tiêu tiết kiệm của bạn á, nó sẽ ở cái khoảng chừng bao nhiêu là hợp lý với bạn? Ừm.
Ừm. Hiện tại nha bạn, thì, à, cái mức lương nếu mà bây giờ mình làm chính thức nha, thì mình thấy là khá là ổn với mình luôn. Thì thật ra mình thấy là tại vì mình tuổi trẻ đó bạn, cho nên là cái mức lương hiện tại là mình làm công ty mình cũng được, gọi là, 20 đi, ừm, bây giờ mình nói tròn tròn như vậy nha là 20. Thì mình thấy là quá đủ và ngày nào luôn nói thiệt với bạn mình cũng uống Starbucks hết, với lại á là cỡ 1 tuần nha, là mình cũng có rất là nhiều những cái bữa đi ăn nó cũng hơi chát chút xíu, th thì những được được khi mà đi ăn như vậy đó bạn, thì một bữa nó sẽ tốn cỡ 500.000-700.000 đó. Thành ra thấy là, ờm, mặc dù là hồi xưa mình đi học đi mình thấy số tiền 20.000.000 nó quá là lớn luôn đó bạn, nhưng mà khi mà lớn rồi đó, thật sự mình thấy là nếu bây giờ mà mình chi những cái việc đó như vậy, thì thật sự một tháng làm cũng hổng còn dư là bao nhiêu đó bạn, cũng cỡ 2.000.000-3.000.000 thôi à.
Ổn rồi ha? Ừm. Hay quá! Vậy đó hả. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Nhưng mà về cái, gọi là, việc chi tiền của bạn á, thì, à, bạn nói là đi uống, a, Starbucks nè, hoặc là bạn có những cái buổi tiệc mà bạn cảm thấy là nó hơi tốn kém, nó hơi đắt đỏ luôn rồi, vậy thì cái lý do tại sao mà bạn vẫn, gọi là, duy trì những cái hoạt động đó? Bạn, gọi là, có bạn bè của bạn rủ rê, hay là do là cái cảm giác thích thú khi mà bạn được ăn uống, được trải nghiệm những cái, gọi là, ờ, hoạt động mà nó đáng giá như vậy? Ừm.
Ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, thật ra là cả hai luôn đó bạn. Tại vì bạn mình á, cũng là những người rất là chịu chơi như vậy, cũng rất là thích rủ đi, và cơ bản mình thì cũng là một cái người rất là ngứa chân, mình rất là thích đi đây, đi đó, và đi mình đi khám phá ẩm thực là cái điều dễ dàng nhất, bởi vì nha, chỉ cần tốn một buổi tối thôi à. Cho nên á, mình thấy là, ừ, mình khám phá rất là nhiều những cái nền ẩm thực văn hóa của các nước khác nhau đó bạn, có thể là mình ăn món đồ ăn Ấn Độ nè, ăn món đồ ăn, ơ, của Thổ Nhĩ Kỳ nè, đó, mình thấy là, wow, ở Việt Nam mà mình được ăn những cái món đó thì cũng quá là OK rồi, coi như là một cái sự trải nghiệm tuổi trẻ, đúng hông? Tuy nhiên á, thì khi mà nhìn lại ví thì nó cũng xót thiệt.
Vậy á hả? Ừm. Hợp lý, ừm. Ừm, đúng. Ừm, rồi, rồi. Rõ ràng trong cái việc mà bạn đã cảm nhận là xót ví rồi đó, à, xót tiền rồi đó, thì đó là một cái bước mà, gọi là, để cho bạn có thể dễ đi đến cái hướng là cân bằng giữa, gọi là, hưởng thụ và tiết kiệm hơn, tại vì bạn đã nhận ra nó rồi nè, ờ, bạn đã nhận ra nó rồi thì đó là một cái điều rất là tích cực. À, nhưng mà về cái, gọi là, cái hoạt động tiết kiệm đi, thì bạn mong muốn là bây giờ cái, ờ, nghĩ đến cái hướng xa vời là mua, gọi là, mua nhà, mua xe đồ đó, thì nó xa vời quá, nhưng mà bạn đã bao giờ bạn nghĩ đến những cái mục tiêu ngắn hạn chưa? Ơ, kiểu là, cái mục tiêu mà bạn cảm thấy là bạn muốn tích lũy cho những cái, gọi là, trường hợp dự phòng, hoặc là tr cho những cái ví dụ như là mua một chiếc xe máy nào đó nó xịn xò hơn chẳng hạn? Cái mục tiêu ngắn hạn như vậy thì bạn đã bao giờ bạn nghĩ đến nó chưa hả?
Ừm, ừm. Vậy hả? Ừ, ừ. Đúng rồi. À! Ờ, thật ra thì mình chưa có một cái mục tiêu là để mua cái gì đó đó bạn, mà chủ yếu nha hiện tại nha mà mình có lỡ như tiết kiệm đi để dành đi, thì chủ yếu mình sẽ đem như cái hướng là tiết kiệm để mà sẽ có những cái chuyến đi du lịch, khò có nó xa một chút xíu, có thể đi nước ngoài chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy. Thì mình chỉ nghĩ cái hướng đó thôi nếu mà, gọi là, mục tiêu gần. Còn ví dụ như mà mua xe đồ đó bạn mua xe hơ xe máy chẳng hạn mà mới đi, thì mình thấy là mình cũng có xe rồi mình chạy được hoặc cái điện thoại của mình cũng xài được, giơ nên là mình sẽ đi theo hướng là trải nghiệm nhiều hơn. Bởi vì mình cũng nghe cái câu nói đó bạn, tuổi trẻ mà phải trải nghiệm nhiều đó.
Ừm. Rồi, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Rồi, rồi, mình sẽ có một số cái cách để giúp cho bạn có thể là cân bằng được cả về hưởng thụ và, gọi là, tiết kiệm ha. <clears throat> Nhưng mà trước tiên á thì, ừm, ừm, mình, gọi là, nhận thấy là bạn có, gọi là, cái ý thức trong cái vấn đề là, nếu như mà có đủ động lực á thì bạn cũng có thể tiết kiệm được. Rõ ràng là bạn đã có thể tiết kiệm được cho những cái chuyến đi du lịch của bạn rồi, đó là một cái thói quen mà bạn có thể, gọi là, có cái đà để mà bạn hình thành hơn hén. Ờ, và mình nghĩ là khi mà bạn có đủ động lực á, bạn suy nghĩ đến những cái mục tiêu mà ngắn hạn á, ờ, bạn cần phải lập ra một cái cái kế hoạch chi tiêu cho nó hợp lý hơn. Con số thu nhập của bạn hiện tại 20.000.000 thì rõ ràng rất là nhiều người ao ước đó nha bạn, đó, cho nên là, à, ừm, mình nghĩ là, ờ, bạn nên cân bằng giữa cái, gọi là, những cái hoạt động hưởng thụ. Ví dụ như là uống Starbucks đi thì bạn có thể là tiết chế lại bớt, ờ, nhất thiết là hông nhất thiết là phải ngày nào cũng uống, nhưng mà bạn có thể là điều chỉnh lại từ từ, 1, ừm, tuần uống 5 ngày chẳng hạn, ờ, thì 2 ngày là bạn tiết kiệm được đó. Ờ, 2 ngày cái số tiền mà bạn tiết kiệm được khi mà bạn uống một cái ly Starbucks đó thì nó cũng kha khá rồi và bạn tính là nhân lên đi, đến 1 tháng là 4 tuần như vậy á thì rõ ràng cái số tiền tiết kiệm của bạn á cũng sẽ kha khá nha. Và bạn nhìn nhận nó theo một cái hướng là, ờ, bạn đang, gọi là, điều tiết bản thân bạn dần dần á, thì nó sẽ giúp cho bạn dễ có cái động lực hơn. Đó thì bạn thấy cái cách này nó có ổn với bạn hông? Ừm.
Hay quá vậy! Vậy hả? Ừ. Hay quá! Vậy hả? À. Ồ, hợp lý! Ừm, nhỉ. Ừm. Ờ, mình thấy cũng hợp lý đó nha, bởi vì thật sự như mình nói đó, bây giờ mình đã quen gần như là ngày nào mình cũng uống rồi, thành ra bây giờ kêu bây giờ bỏ cái rặt liền hổng uống nữa là chắc cũng hơi khó. Nhưng mà có nghĩa là ở đây mình chỉ cần bước từng bậc thang nhỏ, đúng hông bạn? Giảm cái số ngày dần, dần, dần, dần lại thì công nhận nha, cũng tiết kiệm được kha khá đó chứ hông giỡn đâu nè.
Ừm, rồi mình á, thì, ờ, ờ, có một cái hướng đề xuất nữa là bạn hãy nên có một cái kế hoạch để mà bạn tiết kiệm rõ ràng luôn, một con số cụ thể luôn. Ví dụ như hai mươi triệu đó, bạn sẽ trích ra mỗi một tháng tầm trước tiên là 1.000.000, 2.000.000 gì thôi, con số nào đó mà bạn cảm thấy là nó, gọi là, không có ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc mà bạn hưởng thụ trong cuộc sống và cũng, gọi là, hông có, gọi là là, áp lực cho bạn, mà bạn cảm giác là, ừ, bạn thoải mái bạn dễ chịu với nó thì tr trước tiên là 1.000.000 thì cũng hợp lý luôn. Rồi sau đó thì bạn hãy tăng dần cái số tiền nó lên, ờ, trước tiên thì cái việc mà hưởng thụ á, bạn vẫn có thể đảm bảo được, à, nó là một cái nguồn, gọi là, năng lượng rất là tích cực để mà bạn tiếp tục cái, ờ, gọi là, nỗ lực ở trong công việc ha. Mình hông có phủi bỏ về cái việc mà bạn hưởng thụ, nhưng cái mình đang muốn ở đây là bạn hình thành cho bản thân bạn cái thói quen tiết kiệm dần dần. Đó, rồi đến cái thời điểm mà bạn cảm thấy là cái số tiền đó nó có thể là, ờ, bạn nâng cao nó được lên á, bạn, gọi là, tăng dần nó lên á, đó, cho những cái chi tiêu lớn hơn, thì sau này mình nghĩ là nó sẽ rất là cần thiết trong vấn đề là, ờ, những cái trường hợp khẩn cấp, hoặc là trong những cái lúc mà bạn cần đến cái số tiền tiết kiệm, đó, nó sẽ rất là ý nghĩa đó nha.
Ừm, sao, sao? Ra vậy. Ừm, ừm. Đúng rồi. A, ừ. À! Cũng đúng. Ừm, ra là vậy, có nghĩa là bây giờ là mỗi lần có lương là mình sẽ, gọi là, tiết kiệm có một khoản cũng không quá lo to, đúng hông bạn? Kiểu chỉ cần một triệu phải bắt đầu trước như thế thôi, thì mình thấy cái việc này cũng dễ chứ bộ, tại vì thật ra 19.000.000 còn lại xài thì mình thấy quá tuyệt vời quá thoải mái. Mà cứ nghĩ tới cái tương lai nha, ờ, là mình sẽ có một cái khoản dư như vậy lỡ có trường hợp bất trắc gì á, thì cũng hông có cần phải mượn ai, phải nói tới ai á, mình thấy, ưm, cực kỳ hợp lý luôn á.
Đúng, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi đó bạn. Và mình á, thì mình mong muốn là, ờ, bạn hãy kỷ luật hơn với nó, có nghĩa là bây giờ tháng nào tiền về, lương về là chuyển thẳng qua một cái tài khoản luôn. Tại vì trường hợp nếu như mà bạn hổng có, gọi là, kỷ luật với bản thân bạn á, thì bạn sẽ rất là dễ dẫn đến cái cái đường cũ, à, là bạn cứ sống cuộc sống hưởng thụ thôi, hông có suy nghĩ đến cái việc tiết kiệm, thì khi mà bạn chuyển thẳng nó vô cái tài khoản tiết kiệm của bạn luôn, thì nó sẽ là một cái cố định, ờ, để cho bạn không có đá động gì tới cái số tiền đó hết. Thậm chí bây giờ 19.000.000 bạn xài nó nó, gọi là, hao hụt dần dần, dần dần đó, đó thì cái lúc mà thời điểm mà gần hết tiền á, thì bạn sẽ tự động bạn tiết chế lại, à, nó có động lực để cho bạn tự tiết chế tự, gọi là, điều chỉnh cái cái chi tiêu của bạn hơn ha.
Vậy hả? À! Đúng. Ừm, ừm. Ờ, cũng hợp lý ha. Nói chung là tự nhiên là khi mà bây giờ mình bỏ vô liền như vậy là mình không có được đụng tới nó luôn, thì bây giờ mình phải cân đo đong đếm sao để xài số tiền còn lại cho nó hợp lý. Thì bây giờ lỡ xài hết đi bạn, thì tất nhiên là cũng đã có 1.000.000 trong cái tài khoản tiết kiệm rồi, đúng hông nà? Hợp lý cực kỳ luôn á. Ê, thật sự là hôm nay là cảm ơn bạn nhiều lắm luôn á nha, tính ra bây giờ cái tính cái việc mà, gọi là, cân bằng với cái sự hưởng thụ cũng như tiết kiệm á, nó đâu có khó như mình tưởng đâu, chỉ cần là tiết kiệm, ừm, một nhỏ nhỏ từng cái, gọi là, từ từ càng ngày đi lên cũng như là giảm cái sự hưởng thụ lại một chút xíu thôi là rất là OK rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm luôn á nha!
Ừm. Đúng. Đúng rồi. Ừm. Nó nhẹ, đúng hông? Ừm. Ừm. Ừm, rồi. Mình á, thì rất là hy vọng là những cái lời khuyên của mình nó sẽ giúp ích cho bạn ha. Rồi, chúc cho bạn thành công nha, cố lên nha bạn! Tạm biệt bạn.
Ừm, cảm ơn bạn. Bye bye!